عايزاك بقى تحكي لي كده، بتتعامل إزاي مع تنمية الناس يعني أو إن هي إن الناس تتوقّع فيك آآ توقعات مثلًا مش في محلها أو أنت حاسس إن هي أصلًا مش لايقة عليك، بتتعامل إزاي مع الموضوع ده.
آآ بُصي أنا دايمًا باواجه مشكلة في الموضوع ده بالذات مع الناس اللي أنا أوّل مرّة اقابلهم، بياخدوا انطباع أوّلي عنّي كده مبدئي بيكون مختلف تمامًا، تمامًا عن حقيقتي أو على ال اللي هُم بيعرفوا بعد كده يعني، لكن لمّا بن بنبدأ نتعامل مع بعض دايمًا آآ بالاقيهم بيقولوا لي إحنا كنّا فاكرينك حاجة أو كنّا ش شايفين فيك حاجة آآ ولكن ل ل لقيناها مختلفة لمّا اتعَاملنا معاك يعني.
إمم. إمم. إمم. طب إيه بقى الحاجة دي، جو بقى اللي هو تِنِك وم مغرور وبتاعه والكلام ده؟

بالضبط، فيعني من هنا بقى طبعًا، يعني عايز أقول لِك المعاملة اتغيرت 180 درجة، يعني كان بقى خلاص أي حد ييجي.
إمم. إمم. "لأ، ده أنت كده بقيت شاطر بقى، وحبيبنا، وتعالَ لما نعرّفك على ما أعرفش مين وخليهم يعملوا زيك."
<chuckles> أيوه، أيوه، بالضبط، طبعًا بقى كانت المعاملة في الأول: "يا ابني شوف لك حاجة تنفعك، والّا يا ابني اعمل لك حاجة تنفعك، بدل ال الصياعة اللي أنت فيها دي." ف ف
إمم. أيوه، طب بس باقي العيلة عملوا إيه؟ يعني دخلوا برضه ك يعني أ جابوا درجات كويسة مثلًا، ودخلوا كليات كويسة، والّا أنت بوّظتهم فعلًا وجريت؟
لأ والله، أنا ما كنتش بابوّظهم أصلًا، أنا أنا كنت ب باتبسط عادي، أنا ما كنتش باعمل حاجة يعني خارجة عن المألوف.
أيوه، فاهماك، أنا قصدي في في توقعاتهم هم يعني.